Ay çok güzel bir sorun genelde Türk ailelerinde, eee, pazar kahvaltıları olur. Hani, cumartesi de olur da genelde, eee, evin çalışanı cumartesi de çalışıyor olur ama pazar kahvaltıları muazzamdır. Mesela sabahtan annem, böyle, erkenden kalkardı. Eskiden hatırlıyorum, şimdi değil de. Şimdi çok büyüdük, yüksek lisanstayım, yalnızım neyse, pazar günü annem, evet <chuckles> pazar günü annem kalkardı sabahın erkeninden. Menemen yapardı. Eee, kimi zaman o sucuklu olurdu, kimi zaman yumurtalı olurdu, işte, herkes sofraya gelirdi, toplaşırdı, çay içerdik ama öğlene kadar çay içerdik mesela asla bitmezdi o pazar kahvaltısı.
Evet. Evet. <chuckles> <chuckles> Yapanım yok diyorsun. Oh. <chuckles> Ama çay bir kültürdür.
Tabii, tabii, çay bizim kültürde, aynen olmazsa olmaz.
Bence Türkler için. Peki onun dışında ne yapıyorsun yani mesela, eee, adlandırdığın, mesela pazar gününü temizliğe ayırırım cumartesi günümü yemeğe, alışverişe ayırırım, gezmeye ayırırım gibi bir, ııı, ayrımın var mı?
Hımm. Güzel soru. <clicks tongue> Iıı, genel za şöyle bir durum var yaşadığım yerde, şu an için konuşuyorum, Almanya'dayım, eee, pazar günleri market ya da hiçbir kafe tarzı hiçbir yer açık olmuyor. Sadece dönerciler açık oluyor. O yüzden, hani, pazar günü arkadaşlarımla buluşma aktivitesi bile yapamıyorum. O yüzden, genelde pazar gününe temizliği ayırıp, eee, cumartesi gününe buluşmalarımı ayarlıyorum. Her ne kadar hafta içinde arkadaşlarımı görsem de cumartesi günü farklı aktiviteler yapmayı çok isterim. O yüzden, genelde, böyle, ayırırım günümü yani, pazar kendime kalır evde.
Hı hı. <chuckles> A! Hı hı. Çok mantıklı. Hı hı.

Peki, eee, yani mesela pazar günü tamamıyla temizliğe ayırıyor musun yoksa haftalık yemek kültürün var mı senin?
Hımm. Yani pazardan hazırlayıp tüm hafta yemek gibi mi? <chuckles>
Evet, evet. Şu an çok popüler bir, eee, kültür aslında bu. Yani her yerde görüyoruz herkes, işte, bir yandan brokolilerini fırına koyuyor, bir yandan karnabaharlarını fırına koyuyor, patates püresini yapıyor, ııı, salatasını hazırlıyor ama sosunu ayrı yere koyuyor tarzında.
Evet. Tamam. Evet. Hıı. Ay, cidden ya. Bunu gördüm ben de, biliyor musun? Ama ben yapamıyorum çünkü buzdolabım o kadar küçük ki! Hani hiçbir şeyi ben pazardan hazırlayıp da buzdolabına, ııı, dolduramam, istifleyemem Maalesef, maalesef, çok kısıtlı bir dolap.
<chuckles> Avrupa gerçeği. <chuckles> Azla yetinme kültürü.
Aynen öyle. Günlük pişirip günlük yemek yeme gibi bir alışkanlıkları var zaten. Eee, hep sandviçle geçiriyorlar mesela günlerini de. O yüzden ben de bir Türk kültüründen çıkmış biri olarak asla istifleyemiyorum hiçbir şey dolabıma. Yani yapamıyorum maalesef ama en azından, eee, fikir olarak üretebiliyorum pazar günü. Ya, bu hafta ne canım istiyor? "A, şöyle yapayım, böyle yapayım." En azından haftamı belirliyorum.
Hı hı. Hımm. Yani aslın Haftalık, eee, yemek listeni yapıyorsun ama yemeklerini hazırlamıyorsun diyoruz o zaman. <chuckles>
Hı hı. Evet, evet. Evet, as i i ya, evet, imkânım yok çünkü.